Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мгм. Почему, вот, многие боятся есть фастфуд? Как думаете?
А, ну вообще, такая огромная пропаганда ведётся везде: и по телевидению, и в соцсетях.
Я вот б я вот боюсь <laughs> есть фастфуд.
Да. Ну. <laughs> А, идёт большая пропаганда, и, в принципе, я с этим согласна. Я отношусь к человеку, который предпочтёт, а, натуральный продукт. Я лучше куплю фрукты какие-то перекусить, чем, м, зайду в фастфуд.
Мгм, мгм.
Ам.
Ну, иногда-то иногда-то хочется, <chuckles> хочется, хочется чё-нибудь, <chuckles> плохого съесть.
Хочется, хочется, но я тоже боюсь! И хочется, н э, но боюсь. Боюсь поправиться, боюсь навредить здоровью, боюсь, что, м, знаешь, там, а, м, говорят, что добавляют специальные усилители вкуса, после чего с обычная еда становится уже пресной, невкусной. А, ну, есть такая теория, есть такая теория, вот. У меня она тоже присутствует в голове. Я думаю, м, будет ли мне так же вкусно есть мои салатики, если я щас вот где-то там забегу в фастфуд?
Мгм, мгм. А, да? Не знаю, интересно. Мгм, мгм, мгм. Ну, тут получается такой момент, что у всех по-разному, например. А, да, н что что что пугает одних одно, других другое, например. Именно в фастфуде.
М, м, опять же могу сказать Могу, да, могу, все люди разные, но, м, кого-то пугает, а кого-то не очень. И если бы на самом деле люди боялись, наверно, фастфуд-ресторанов не было такое огромное количество, и не было бы
Или всё вместе? <smacks lips> Ну, видите, это же время такое. У нас щас время быстрое, поэтому как бы быстрая еда, она так и называется, что фастфуд, быстрая еда, как бы. У тебя времени нет на какую там готовку, а там ты бегом там собрался там на работу, и не успеваешь, вот это уже развито там, да, заехал, кофе там и что-то сразу взял, то есть у людей нет времени, ресурсов на что-то, на то, чтобы готовить себе еду.
Быстрая еда. Да-м. Да. Потом Да, что Да. Чтобы быстро быстро быстро. Опять же, качество качество продуктов меня очень сильно смущает, каки всё равно во все эти фастфуды. Да.
Вот, и поэтому. Мгм. Да, да. Ме меня тоже, меня тоже смущает, что они туда добавляют всякие вот помимо усилителей, мне кажется, они добавляют туда, они же вот это многое готовят для фастфуда, а, из того, что там, э, хранится там, я не знаю, годами вековыми, вот эти вот там и булки, и котлеты. То есть нет там ничё такого свежего. А вот если честно взять булки, вот эти, которые там в б в бургерах, блин, они вообще не вкусные. Они просто как вот
<grunts> Да. Возм конечно. Да. Да. О да, это по отдельности, по отдельности ты это есть не будешь, а потом как да.
Они какие-то резиновые. Не знаю, почему все. Как их можно есть? Я не знаю. Я не понимаю.
Я не знаю. Ну, э, фастфуд потом опять же вот, например, в том месте, где я живу, да, там разные, м, дети у меня просто любят, я сама мясо не ем, дети, а, любят всякие там курицы вот эти обжаренные. <grunts> В ужасном этом, в ужа в ужасном этом кляре. <chuckles> Который
Мгм, мгм. Да, да, а картошка фри? А картошка Картошку фри, я не знаю, любят, причём вот эта картошка, вот, например, а, у меня ребёнок там любит, а, "МакДональдс", ну, она вот эта картошка, ты её покупаешь, она потом просто высыхает. А, вот ты её сразу не съел горячую, да, она потом настолько высыхает как бы, а, ну как это, она превращается в какой-то сухарь, вообще абсолютно как эт как будто бумагу какую-то жуешь, вообще не понимаю, это какая-то не картошка, а что это, это какое-то прессованное что-то там, что это такое вообще? То есть вот, ну.
Да. Так. Так. И превращается Вот меня тоже всегда это ин интересовало, из чего готовится.
Потому что есть вот картошка по-деревенски, например, да, там есть ощущение, что это хотя бы картошка, да, в каких-то фастфудах её делают. Но, например, картошка вот фри, именно вот, например, брать макдак, то вот она, ну, просто вот какая-то резиновая, как как её лю ну вот чё в ней вкусного, не понимаю.
Так. Мгм. Да-да-да. Мгм. Пока она горячая, да, а потом, когда высыхает, вообще превращается
Да. А что люди находят в ней? Ну а как ты думаешь, вообще влияет, э, реклама, например, на наше отношение к фастфуду?
Мгм.
Ну вот ст с точки зрения, например, и позитивно либо не позитивно?
Я думаю, да. Ты знаешь, очень много, да, вот, рекламы Пицца. Пицца, я тоже считаю, например, это это огромный фастфуд. А, э, в содовая нап сода, да, которая газированные все эти напитки с большим количеством сахара. Ам
Мгм, да да да. Согласна, однозначно. Мгм, мгм. Ну они тоже же вместе, да, они же их вместе продают как бы.
А они вместе идут парочкой, да, сладкая парочка. Мне кажется эта ц да ну
Да да. Там же ещё такая история, ты берёшь, допустим, а, стакан, например, а, покупаешь, да, в какой-нибудь кафешке. И ну вот в этих, да, и ты и ты можешь неограниченное количество наливать этих напитков. Что это вообще такое? Это какой-то кошмар просто. <chuckles>
Да. Да, да, кстати. Выпить. Конечно. Конечно. И ты там такое получаешь огромное количество сахара и в общем
Да да. И и людей это вообще абсолютно, конечно, вот в этом вопросе не смущает с точки зрения напитков, конечно.
Ну ме вот как бы меня это, конечно, пугает, то есть я всегда соста я знаю, что мои дети любят, а сейчас они сами там решают, чё им есть. А до этого, когда я б э, была ответственная за их питание, конечно, у нас это только было по праздникам. Только в там, я не знаю, мы ходили
Да да. Мгм, мгм. Это я понимаю прекрасно. Да да. Потому что
Да, то есть какое-то событие должно произойти, чтобы, э, мы пошли в фастфуд и как бы, да, окей, хорошо, сегодня. Потому что и то у меня всегда сердце кровью обливается на них смотреть.
Ну я, например, вот как и высшего выход у меня, потому что вот тоже, м, постоянно запросы на этот фастфуд есть. А, я, например, я, конечно, покупаю картошку фри, она у меня есть, к сожалению. Да, она у меня есть. Но, но я её не готовлю во фритюре, я готовлю её горячим воздухом в эир фрае.
Так. Так. Ну, почему нет? Да. Вот, Air Fryer. Конечно, там вообще можно без масла обойтись.
Да-да, и те же наггетсы там готовлю, но я их покупаю на т тот случай, когда иногда бывает вот эти дети приходят там в гости, да, м, а особенно дети, допустим
М. Да, и нужно что-то быстро сделать, да, нужно что-то быстрое и вкусное.
а, да, и и дети, например, а, не русскоязычные, да, а другие. И они не едят русскую еду. Да, они едят всё такое там пицца
Да, они з они не ееедят ничего. Они они они не едят еду вообще. <chuckles>
и <chuckles> Да, и поэтому я для них вот ну н
Держу. Мгм.
Да, и для дочери, конечно, она тоже любит, но я минимизирую. Я объясняю, что вот оно есть, но простите каждый день мы это есть не будем. Я не буду это каждый день готовить. Это вот на такие редкие случаи. Редкие. Но не постоянно.
Да. Ну да, и чтобы она понимала, что дети всё равно это приучаются и когда они повзрослеют, ты знаешь, а я думала, что, э, как бы мои дети вырастут, начнут сами зарабатывать, ну они не будут вылазить из этих кафешек. Абсолютно нет. Сейчас просто даже ещё я насколько предпочитаю здоровое питание. Мои дети, особенно дочь, она вообще, э, сумасшедшая на эту тему. То есть она до такой степени исключила там Какой фастфуд? Нет, она всё дома готовит, она всё любит свежее.
Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, может быть, это какой-то возраст определённый, уже осознанный, да? Вот ка вот всв
Ну да, то есть это уже, да, это ближе уже к 18 годам, вот и она стала сама зарабатывать, и она вот покупает себе только хорошее, только органик, только, м я думала, что это ты не представляешь, просто на самом деле, э, как это было в детстве совсем по-другому.
Ничего себе! Ничего себе, это классно. Да? Ой, я надеюсь, что у меня ждёт <chuckles> меня ждёт <chuckles> просветление, потому что в моём случае сейчас вот эта борьба: борьба с фастфудом, борьба с сладостями а, го приходится при прихои приходится ограничивать, получается, очень сильно. А у тя может быть есть у самой какие-то блюда из фастфуда, которые ну ты любишь всё-таки, да, несмотря на то что ты его боишься? Ну и чу и чувствуешь ты вину после того как ты <laughs> поешь? <chuckles>
То есть в детстве, да, в детстве Да. Говори говори говори- семена взрастут. <laughs> Да. Есть. Да. Да. <laughs> Съела. Слушай, ну, у меня такое бывает, я иногда разрешаю себе пиццу съесть, когда я в поездке, в работе весь день где-то, м, е разъезжаю. И у меня ещё есть этот, э, круассан, almond круассан, да, круассан с, а, начинкой из almond.
Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. М.
Вот, то есть, е е вот
Ну круассаны-то сами по се вкусные всегда. <chuckles>
Ну, они всё-таки знаешь, как здесь Да, но здесь как бы больше вот, э, в этих готовых местах- это всё-таки не такой круассан, где там сделали хо хорошего качества тесто, начинку. Нет, всё-таки- это фастфуд. Потому что его там привезли, его везли, его разогрели его а он ещё сколько-то может там храниться. То есть- это фастфуд такой. Это не то, что там настоящий круассан, который только что испекли и
Мгм. Круассаны, хотела сказать, с Costco вкусные.
Вот. Да, там вкусно. Там вкусно.
Да, они свежие свежие видимо. Вот, ну пицца, кстати, да, вот я вот пиццу тоже люб м, могу поесть, особенно люблю пиццу на тонком тесте, которая вот, э, итальянская именно, да, не вот эта вот в которой всё напихано, да.
Мгм. Мгм. Ага, то есть Да-да-да, 2, 2 категории людей: тем, кому нужна толстая пицца и тем, кому нужна тоненькая пицца.
Да, и я ещё люблю бортики от пиццы есть.
Я то э, вот, кстати, я люблю тоненькую, но бортики, бортики твои. <laughs>
<laughs> Спасибо.
Бортики могу оставить, но я тоже тоненькую люблю, то есть я тоже за тоненькую, я прям у меня есть ос определённые места, где я люблю вот эту пиццу. А вот супруг у меня
Да. Да да и, к сожалению, вот я вот тут щас где живу, а, на такой пицце вкусной на тонком тесте её очень сложно найти. Там есть м
Так. Ну, кстати, да, потому что больше они предпочитают вот эту, э, толстенькую с, э, большим количеством теста, сыра.
Ну видимо, ну чтобы закрыть все в аспекты и побольше начинки было, видимо поэтому людям нравится, не знаю. Но вот за такое как бы я ем и стараюсь, конечно, не винить себя. Вот. А ещё мне нравятся креветки в кляре. Креветки в кляре тоже очень вкусные. Хотя
Ну наверно. Наверно. Ну да, слушай, ну случи А, да. Да. Ну видишь, мы с тобой мы с тобой думаем, что креветки в кляре- это уже фастфуд, это что-то вредное. А есть люди, которые вообще считают, что любая сифуд полезная и в кляре, ну ничего страшного. <laughs>
Ну как бы она уже в кляре, если она в масле там обжаренная, неизвестно ещё в каком масле. А я, кстати, вот знаешь, что ещё меня, э, у почему я, например, боюсь, да, фастфуда? Меня пугает вот, а, что вот это вот ф в большом количестве масла всё обжаривается. Там это масло, что оно не меняется, вот. И вот как там у них там на кухне, вот я тут как-то была в одной пиццерии, и у них такая вот открытая кухня, где они там готовят. И я и мы пришли и хотели пиццу там купить. Мы пришли, я увидела такая кухню и такая: "Я здесь есть не буду, я здесь пиццу покупа" Я ушла, не смогла. Я думаю лучше бы вы там ничего не показывали. Мне бы проще было, потому что это было невозможно на это смотреть. Как там было неопрятно и как бы <clicks tongue> Да да и я такая думаю: "Всё, мы, э, такую эту пиццу больше не едим". Может быть вообще история, что в каждой там пиццерии так, но вот, э, от этой фирмы пиццы меня прям отбило прям желание навсегда её не есть.
Конечно. Почему? Да, меня тоже. Мне кажется, это у нас детство такое, мгм. Так. Так. Так. И ты ушла. И ты ушла. Да. М-да. Неаппетитно, да, я согласна. То, что ты увидела, да. Да, слушай.
Вот. А как ты думаешь, как вот можно найти баланс между вкусной едой и заботой о здоровье?
Слушай, ну для меня вообще вкусная еда- это не обжаренная в кляре. То есть у меня вообще с этим проблем нет. И т тот же самый круассан, да, он шика ну вкусный, но он, наверно, тем для меня и манит меня, что я его ем там раз в 6 месяцев. Вот, то есть дл для меня Да, и очень редко, но прям бывает, да, а, а вкусная еда для меня вообще я ем вкусно каждый день. Мне кажется, вообще мои салаты, которые я делаю, мне кажется, вкуснее нет ничего. Я не знаю, всем подругам делаю, всем очень нравится, но они очень полезные.
Мгм, мгм, мгм. Ага. А, ничего себе, какая сила воли раз в 6 месяцев есть, о. Ну Ого. Ну а как вот салаты есть? Ты знаешь, не будешь на завтрак, обед и ужин есть салаты.
Ну да. Нет, я их на ужин, да. Завтрак там более что-то так особенно если, конечно, ты работаешь вне дома и нет возможности приготовить для себя.
М м. Это да это да. Просто вот тут ещё такой момент, что ну вот есть фастфуд, например, а есть как бы м <smacks lips> Не знаю, вот если мы дома, например, делаем бутерброд, например, с колбасой и сыром, вот это разве не фастфуд? Да, вот. И встаёт во встаёт вопрос, например, да нет, это быстрое это быстрое. Хотя вот, например, вот сравниваем бутерброд с колбасой там и с сыром, да, или например, м, багет подогретый, да, кусочек и сверху там авокадо и там овощи. Вроде как полезно, там багет есть, вот как вот определить?
Так. Да, вот куда это отнести, да, к полезной еде? Это же дома приготовлено. <laughs> Да. Так. Так. Тоже, да, знаешь, как бы да, получается
Это тоже как бы вроде быстро. Ну да, это хотя бы не обжарено там в каком-то масле, да. Ну вот тоже вопрос встает такой риторический. Поэтому
Мгм. Тоже вопрос. Опять же, ты говоришь, упомянула колбасу и опять же, вопрос к мясу, да, откуда мя и вообще, есть ли там оно или это просто вкусовые добавки?
Да да, в том то и дело, что это тоже в какой-то степени вот бутерброд, это тоже по факту какой-то фастфуд, только ну вот ты его просто сам приготовил, а не где-то там в кафе купил. По факту вот
Домашний, да.
Ну я вот, например, думаю, что баланс, конечно, это можно соблюдать. То есть как там есть правило- там 80 процентов полезной еды там, здоровой и и 20 типа не полезной. Но иногда, конечно, я думаю, что у меня точно больше <laughs> ну не то что не поле ну больше 20 % точно присутствует, однозначно.
Да. И чуть-чуть иногда мгм. Но больше да Да, мне кажется, и у меня тоже, потому что я ну на самом деле
Хотя, как бы, я п могу там за собой следить, помогает, но тем не менее. Ой, я м
Ну, мы живём в таком мире, да, скорости. Нам всё нужно быстро, а быстро ну- это не может быть, а, долго.
Да да да. А я думаю, наверно, чтобы не бояться фастфуда ну что его бояться? Если у тя вот сложилась какая-то ситуация, ну ты едешь, да, там, нет ничего рядом, там заправка там по трассе, да, и вот там тока хот-доги, что делать теперь?
Так. Голод Мгм. В путешествиях опять же, да. Мгм.
Да да, ну что теперь делать? Х морить себя голодом что ли? Ну не, н как?
Да, съесть и не мучиться. <laughs>
Да, да, я наверно думаю что так, ну, по возможности, искать, да, может быть какие-то альтернативные места, где можно что-то съесть, вот там по карте смотреть что ты едешь там, да, например, какая-нибудь покешная, да, там поке, вроде сыр там о и с рисом что-то, да.
Более полезная. Да да да да, Poke Bowl. Кстати, а, хорошая альтернатива, да, вот кстати, классная альтернатива- Poke Bowl вот эти вот.
Да да. <smacks lips> Да. Слушай, ну будем с в ф будем стараться не бояться или может лучше надо боятся? Спасибо за твой опыт. Счастливо.
Да, да, спасибо большое. Спасибо, да.